De todo o acompanhamento ali com diversos profissionais, você teve muito acompanhamento da família também, como que você lidou com li eh, com esse que que se qual foi o maior sentimento ali, você tinha medo ou você já já conhecia, fez muita pesquisa ali durante o processo, eh, você se sentiu culpado talvez de pelo pela atividade ali pelo pelo exercício, treino, algo que foi errado, o que que você sentiu?
Sim. Uhum. Uhum, hum. Então, eu acho que eu não cheguei a me sentir culpado, porque na minha cabeça eu já estava assim: "Ai não, essa lesão aconteceu, ok, faz muito tempo que eu treino etcétera, nunca tinha acontecido nada tão grave, então tudo bem, é a primeira vez e demorou para acontecer". Geralmente as pessoas se lesionam não é mesmo, mas no meu caso demorou para isso acontecer. Só que, assim, também tive apoio da minha família etcétera, e eu acho que eu não cheguei a me culpar.
Uhum. Sim. Sim, ah que ótimo. Uhum.
Mas, e também pesquisei, né, sobre a li a lesão, etcétera, mas o que me incomodou muito foi o pré-operatório, assim, porque eu fiquei esperando muito tempo para marcar a cirurgia, né.
Sim. Uhum. Nossa, e
E, e aí eu tive
Isso teve algum impacto ali na suas rotinas ali no dia a dia, isso alterou o seu sono, você teve que ter uma alimentação diferenciada, como que foi ter que interromper essa rotina de atividade física?
Sim. <chuckles>